Ừm, thật ra thì cũng có, mình thì mình không biết như nào, nhưng mà, kiểu, thật sự là đi và bây giờ mình sẽ lấy một cái ví dụ ở nơi mình đi nha. Thì, kiểu, hồi trước là nơi mình là, kiểu, ơ, người ta, ơ, chính phủ ý là, kiểu, ưm, gọi là, chính quyền địa phương người ta xây cái, a, cái gì, mấy cái bảng để cái gì mà mặt trời á, cái gì ta? <tsk> Mấy cái tấm pin mặt trời, ừ, đúng rồi. Mà nếu mà xây mấy tấm pin mặt trời đó á, thì họ phải dẹp hết đi những cái, a, vùng mà nuôi cá, nuôi tôm, nói chung là nguyên cái cái dải cái dải đó cái dải đó là cái phần ngư dân họ nuôi cá, nuôi tôm vô trên sông vậy á. Xong rồi, kiểu, lúc đó, kiểu, người dân ấy, họ biểu tình dữ lắm, nhưng mà biểu tình giữa chừng bị dập, tại vì cái đó là, kiểu, quyết định của chính quyền ấy, là, kiểu, cũng hổng hông có được hiệu quả lắm, thì mình nghĩ nó thật ra họ nên có một cái cách tình nó hợp lý hơn là, kiểu như là, cố
Ừm, ừm. Ừm. OK. Ừm. Ừm. Ờ, đúng rồi, OK. Ừm. Ồ! Ồ! Ừm, ừm. Ồ! Ừm, ừm. Ừm.
Đó, vậy cho nên, giống như là, mất trực hoài á, kiểu, tại tại hồi đó họ bị dẹp nên là tại họ gây mất trật, kiểu, ừm, nói chung là như vậy đó. Ừm.
Ừm, ừm, OK. Ừm. Trời, mình nghĩ là cái hậu quả tiêu cực của một cái cuộc biểu tình ấy, có thể có rất là nhiều nha, có thể là hậu quả về liên quan đến người. Ờ, ví dụ như là h biểu tình mà đi đến bạo động á, thì nó sẽ gây thiệt hại về người, còn biểu tình, ờ, mà không thành công ấy, nó cũng sẽ gây, ờ, h hậu quả tiêu cực đến mặt tâm lý, ờ, còn biểu tình mà biểu tình về một cái vấn đề sai trái nó sẽ gây hoang mang dư luận và hoang mang lòng dân. Đó, thì cũng có khá là nhiều ừm, mặt tiêu cực, và để hạn chế việc đấy thì mình nghĩ là ừm, mình nên tích cực đẩy mạnh những cái cuộc biểu tình mà nó hướng đến một cái xã hội tốt hơn, hướng đến một cái sự thay đổi tích cực hơn, chứ không phải là mấy cái cuộc biểu tình nhỏ lẻ chỉ vì cái như như cậu nói á, chỉ vì cái lợi ích cá nhân, ha.
Ừm. Ừm, ừ. Ừ. Ừ. Ừm. Ừm. Ừ. Ừm. Ừm. Ừm, cũng có nó. Ừ. Ừm. Ừm, đúng đó. Ừ. Ừm, ừm, ừm, ừm, cái đó mình hiểu, với lại, kiểu, mình nghĩ là để mà, kiểu, có những cuộc biểu tình mà, kiểu, họ biểu tình vì mục đích sai trái nhưng mà, kiểu, người khác thì hông biết, nên là họ hoang mang á. Thì mình nghĩ là người dân cũng phải tự trau dồi thêm kiến thức về những cái đó nhiều hơn, hay là, kiểu, nhận thức nhiều hơn, kiểu, để tránh bị, ơ, ảnh hưởng cái, ơ ừ, kiểu vậy á.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, đúng đó, đúng đó. Ồ! Tránh Ồ, công nhận nha.